Tama, totoo 'yan. Kasi tulad niyan 'pag hindi napakikinggan yung opinyon ng bawat isa, yan, hindi natin malalaman yung emosyon niya kung ano na ba yung gusto niyang sabihin, di ba? Kaya mas lalong tumataas din yung tensyon ng galit ng bawat isa. Yung ate ko rin parang gano'n lalo na sa panganay naming kapatid, ganiyan. Maganda din yung nakikinig.
Mm. Kaya nga. Mm. <chuckles> Eh, may ginagawa ba kayong mm. Eh, may mga ginagawa ba kayong hakbang na ginagawa ninyo para hindi na maulit yung dahilan ng away?
Mm. Hmm, mm, meron. Kumbaga, 'yon nalang din. Ngayon kasi mas nakakatuwa, mas nagkakaroon kami ng oras at bonding ng mga magkakapatid. Kaya parang mas nagiging close kami, mas nagiging open kami sa isa't isa, at naiiwasan yung away, hindi na yung tulad dati talaga na ano kami, hindi gano'n yung komunikasyon namin eh. Hindi namin napag-uusapan eh, kaya parang napagmumulan talaga ng awit, lumalala.
Mm. Hmm. Oo. Oo, parang ang awkward kasi minsan di ba, yung parang magso-sorry ka, ganun. Mm.
Oo. Totoo, minsan kapag ganiyan, siyempre nahi nakakahiya minsan, ah, dinadaan nalang sa parang biruan o kaya sa minsan sa chat, di ba, yung online? Nagawa ko na rin 'yon sa kapatid ko eh, yung nag-away kami. Mm, min
Mm. Mm. Oo. Ay, nag-away ka tapot
Tapos, ano nalang sa parang minessage ko siya, oo, gano'n, na parang pinaintindi ko sa kanya yung damdamin ko kung bakit gano'n yung naging reaction ko nung time na 'yon. Iyon, do'n na kami nagkausap hanggang sa parang nagkapansinan na lang din kami ng personal, ganiyan. Kasi minsan di ba, oo, kasi minsan di ba nagkakahiyaan na yung biglang magkakasorihan kayo, ganiyan. Minsan kahit hindi nalang yung sa cha sa cha sa chat nalang, ganiyan, magsosorihan kayo. Hanggang sa parang magkakapansinan na, maging okey na, ganiyan. Mm.
Through chat mo lang through chat ka nag-sorry? Mm. Mm. <chuckles> Parang walang nangyari na lang ba, gano'n. <chuckles> Mm. Mm. Mm. Tama, pero di ba kahit may mga away sa bahay siyempre hindi din naman mawawala yung love, ganiyan. So, paano ninyo pinapakita na mahal pa rin ninyo yung isa't isa kahit na may tampuhan kayo sa bahay?
Oo, totoo.

Hmm, ayon hindi naman din mawawala 'yung respetuhan kahit na may tampuhan kami at pinaparamdam namin 'yung may care pa rin, may pagmamahal pa rin sa isa't isa. 'Yun bang kahit ba kunyari mag-kaaway, nagtatanungan pa din, minsan kahit sa magulang namin, oh kumain na ba si gan'to, si ate, 'yung mga gano'n. 'Yung parang pa oo hanggang minsan kunyari, minsan sa pagkain, o kay ate na lang 'tong ano 'yung natira ko ganoon, ganiyan, kasi oo 'yung parang 'yong mensahe namin sa isa't isa minsan 'yan sa nabibigay ko sa isa kong kapatid o kaya dun sa, ah, magulang ko, at least napapakita ko pa rin na kahit na hindi kami okey parang may concern pa rin, parang ganun. 'Yun din naman, gano'n din naman sa'kin 'yung mga ate ko. Kahit na minsan ako kasi tipong taong topakin din eh. Hindi mo maiwasan minsan sa magkakapatid eh. Ayun naman 'yung ginagawa nila, nararamdaman ko rin naman. Kasi minsan 'yan may times na ano na na nalaman ko tinatanong nila kung kumain na ba ako minsan napag ah tatabihan nila mm may tampuhan so 'yun din. Magulang, mm.
Mm. Oo. Ayan. Mm, <chuckles> hindi nawawala 'yung care, mm. Mm, kahit na may tampuhan ganiyan. <chuckles> Mm. Mm. Hmm. Oo. <chuckles> Mm. Oo, kahit na may tampuhan, mm. Kaya eh ano nam mm, eh ano naman 'yung natutunan ninyo mula sa mga away sa bahay?
Mhm. Ang natutunan, ah, 'yong 'yon talaga 'yong komunikasyon, hanggat maaari. Kasi dati, hirap talaga 'yung walang komunikasyon eh. Sa maganda ngayon, ang natutunan naming aral at lalo na ako, 'yun nga 'yung parang, huwag ng patagalin hindi tulad dati na umaabot talaga ng ilang buwan, ang ngayon maganda talagang komunikasyon talaga 'yun 'yung natutunan ko at at least sa komunikasyon na 'yun mas naging open at mas naging okey kami mm. Naging okey kaming magkakapatid at hindi talaga nawawala 'yung pagmamahal ng bawat isa at 'yun siyempre magkakapatid din naman bandang huli. Ayun po, salamat po sa masayang kuwentuhan.
Mm. Tama. Oo. Gawin. <chuckles> Mm. Open communication. Nakikipagusap Mhm. Mm. Kaya nga.

Oo, nakikinig din naman sila, kasi yan tulad niyan, kahit bunso ako, eh yung edad ko din kasi medyo, ayun na eh, tumatanda na tayo eh. Kaya parang yun parang ano na sila eh, parang sumbungan din naman minsan. Kasi ako yung tipong taong ano eh, jolly jolly ako sa'min, mahilig ako yung, ah, makinig sa mga kuwento-kuwento nila. Kasi ako bago ako minsan magsimula sa trabaho, mahilig ako yung makipagkwentuhan muna sa kanila, gusto ko kasi yung bago ako magtrabaho yung masiguro kung okey sila. Wala akong iisipin, 'yan titignan ko muna nanay ko tatay ko kung okey ba nakainom ba no'ng sa gamot nila ganyan kasi nag-ma-maintainance na rin. Mm. Mm.
Mm. Mm. Mm. Hmm. Oo. Oo. Kaya nga. Mm. Hmm. Mm. So bale hand hands-on ka din oo. Pero paano naman kayo nag-ma-manage ng emosyon habang umiinit ang usapan, may timeout ba kayo or usapan agad?
Ayun. May timeout talaga hangga't maaari yung maganda muna yung kumalma muna pahupain muna yung sitwasyon yung nangyari, ganyan. Kasi minsan, 'di ba, kapag nando'n ka na sa away talaga yung intensyon ng galit eh, yung salitaan talaga eh.
Oo. Mm. Oo, tas minsan, siyempre madami kang mga masasabi na masasakit na salita ganyan. Mm.
Tama, yun yung lumalabas na yung masasakit na salita kaya ayon 'yong tensy maganda muna may timeout talaga 'yon 'yong nangyari din nung nakaraan, na parang timeout muna kasi hindi na eh. Kahit ano pa i ibato mong salita diyan, parang wala na eh hindi na maririnig eh, kumbaga parang 'yong tensyon na ng galit parang yung emosyon lalo na umiinit eh, ganun eh. Ayun mas okey sa'kin yung ganyan may timeout muna tas pagtapos nun pag-usapan agad yung ganyan, wag ng patagalin kasi habang tumatagal 'di ba minsan mas lumalala eh, minsan may parinigan pa yan eh, mga ganyan eh. Oo.
Mm. Mm. Kaya nga. Mm. Mm. Parang mm, tama mangi barrier ganon. So sin may mga may kapatid ka ba na unang nakikipagbati ganyan or nakikipag-usap nak na humihingi ng tawad ganon?
Mm.